Me conta, tem alguma receita de família que virou um ritual?
Tem várias. <chuckles>
Ai, adoro. É, adoro falar com de gen com gente que sabe de cozinha, porque eu não sei nada, me conta tudo. <chuckles>
Então então, eu até os 15 anos eu não cozinhava nada, mas, eh, daí depois eu comecei enfim a a fazer, hã, a fazer isso, <smacks lips> porque na verdade assim o que eu mais gosto mesmo não é de cozinhar é de comer. Então, <chuckles> lógico exato. E eu sou realmente assim uma food foodlover então é pra mim, é é, assim, é um hobby pra mim, é sentar pra comer e experimentar coisas novas é realmente assim um um esporte mesmo como as
Ah. <laughs> Eu acho justo, né? <chuckles> Uma satisfação, né.
exato, como as pessoas vão assistir futebol, eu vou num restaurante pra experimentar fazer degustação. É, então, assim, eh meu pai é italiano e minha mãe é brasileira.
<chuckles> <laughs> Olha, que legal, olha que aí eh, tá vendo da onde vem o sangue de apreciar a comida?
Exato, então aí, exatamente, então assim pelo lado da minha mãe tinha, eh, meu minhas avós, né, minha avó do lado da minha mãe fazia, então comida brasileira, hã, e ela tinha assim, eh, uma coisa assim meio que natureba assim de de cozinhar e tudo mais.
<chuckles> Ai delícia, eh, assim, é coisa natureba é legal quando os outros cozinham, né, porque dá um trabalho.
É então, mas assim eu vou dizer que eu vou dizer que era até gostoso na verdade é só que ela fazia muito, mas era gostoso o bolo que ela fazia, <chuckles> algo assim, que ela fazia de grão-de-bico eh, de chocolate, de grão-de-bico.
<chuckles> <laughs> U um bolo? Gente nunca vi na minha vida.
Juro por Deus, ela sempre fazia. Era demais, ela fazia assim, demais, mas virou um ritual, era tipo assim, a avó vai fazer um bolo de grão-de-bico e de chocolate. Mas era bom. <chuckles>
Na Gente que coisa estranha, depois eu vou pesquisar falar internet bolo de gente de grão-de-bico de chocolate, que loucura.
Sim. Eu juro por Deus que era bom. Eu te juro que era bom, era realmente gostoso, não era que nem um bolo de chocolate normal, mas era bom.
Mas mas para o mas a pra proposta, né, era ótimo, porque é um nome esquisito, é uma receita esquisita, né, olha só, e a tua avó passou essa receita pra você ou ela ficou só pra ela? <chuckles>
Sim. Ah, então não acabou ficando sop eu acho que ela não acho que ela chegou a me mostrar, assim, quando eu era mais nova, hã, que ela fazia não, eh, ela não fazia receita entendeu? Ela jogava tudo dentro do liqui do liquidificador e era isso batia, e cada vez era uma coisa exato, no olhômetro, bem típico assim de vó e a minha avó era do tipo assim que pegava, eh, a faca e ela não é que ela pegava a tábua eu acho que ela nem tinha tábua ela cortava tudo na mão mesmo jogava tudo dentro, assim, da panela ou do do liquidificador.
Era no olhômetro, né. Nossa é bem raiz né, a vó raiz.
Sim, ela era paraibana, que cresceu no no na no Paraná e depois foi morar na em São Paulo e teve enfim a família em São Paulo, então assim ela d se virava.
Olha só. Gente olha só que vó, que legal, que vó legal. <chuckles>
<chuckles> Pois é, e assim agora que eu estou enfim ela faleceu há poucos meses
Ah, sinto muito.
e eu não não via ela há anos então assim já me sen eu sentia já muita saudade já do bolo de cenoura com chocolate dela, porque, né, eu acho que é o bolo mais tradicional do Brasil, então assim
Nossa, ai me dá água na boca só de pensar.
É então, isso já já me faz assim realmente voltar com a cabeça lá, no Brasil, essa é a parte do Brasil.
Nossa, e a parte da Itália?
Então, a parte da Itália, eh, minha avó, assim eu cresci no Brasil e quando eu vim aqui pra Itália minha avó fazia, minha nona, né, parte do meu pai, <chuckles> fazia questão de de fazer todas as receitas possíveis e imagináveis.
Ok. Uhum.
E
Típica, né?
Oi?
Típica né, vovó italiana.
Sim, não, a minha vó era realmente, assim, era a típica vó, eh, de Milão de Milão. E e-e aí assim chegava, e daí por exemplo, hã, Natal e Páscoa muitas vezes éramos só eu ela, meus pais e meu irmão.
<chuckles>
Então em 5, ela não comia lá, ela quase não comia nada, ela só comia uma um pouco de de, eh, sopinha.
Sim.
Só que ela fazi
Mas a comida era para um batalhão.
ela fazia 2 lasanhas e mais, literalmente mais 20 receitas, literalmente pra 4 pessoas, daí ela pegava uma lasanha <chuckles> e cortava em quatro
Nossa! Gente não integrar não.
e dava um pedaço pra cada um. <laughs>
Gente uma lasanha inteira da e cortava tipo em 4 né, e aí e aí chega ai de chegava no prato um tijolo pra cada um?
Sim. Sim, mas isso porque, assim, eh, lasanha aqui na Itália é considerado o o primo né, então tinha
Uhum.
antipasto né, que era tipo assim, os frios e tudo mais, daí ia para lasanha ou risoto. Daí depois ela fazia o segundo com a carne, daí depois ia um outro segundo, daí ia o contorno.
<chuckles> Menina tudo isso será medo que vocês fossem des ficassem desnutridas é? <laughs>
<chuckles> Exatamente. Ela fala: "Non se, mangia che sei magra" ela falava tudo em milan em milanês, né, você está magra e não sei o quê. É obrigada vó, estou magra obrigada, não é para comer, não é para engordar.
<laughs> É bem vó, né, não tem jeito, isso é, acho que é a coisa internacional das avós, é dizer que está sempre magro, tem que estar sempre rechonchudinho, né pra elas, pra tá em saúde. Você tem uma receita em específica, assim, da sua avó, além da lasanha tem alguma outra coisa que faz você lembrar ela?
E era isso. Sim. Tiramisù.
E você sabe cozinhar, você aprendeu com ela?
Sim, eu inclusive tenho o vídeo que ela também faleceu e eu falei, assim, prometi pra mim mesma, eh, eu vou gravar, hum
Hum.
as receitas que eu for, hum, fazer com a minha avó e daí eu gravei.
Ai que legal.
Eu gravei e além de tudo, eu depois que ela morreu eu inclusive eu lembrei que e e hoje em dia eu ainda tenho eles, lógico, são os diários que ela escreveu à mão com as receitas dela.
Nossa que sensacional, ai que bo lindo isso e vem cá me conta uma coisa, hoje em dia por exemplo que já não tem mais a vovó, você já chegou a reproduzir as receitas dela pra seu pai, né, e você disse acho que tinham seu irmão também?
Sim, não va não várias vezes. O tiramisu então é regra, inclusive está chegando perto do Natal e assim o que eu mais penso é, tenho que fazer o tiramisu, nossa eu estou até me me emocionando aqui pensando, porque toda vez que eu penso nos diários que ela escreveu, assim, que ela deixou esse legado, assim, eu acho tão legal.
<laughs> Ah. É não eu eu vou gi que é um, eh eh, eu acho que é uma lembrança afetiva, né, mais ainda que a coisa prática mesmo da material do de um diariozinho de receita é ver a letrinha dela, né.
O cheiro, tem ainda o o cheiro dela no no papel, é realmente, assim, um negócio
Ah, que lindo, olha só, me me me arrepiei. É porque são coisas que só quem já teve na verdade, né, o contato sabe o quanto faz falta e o quanto faz a gente lembrar a pessoa que a gente gosta.
<laughs> Sim.
Então, agora no Natal vai ser tiramisù tiramisù à gogo, é?
Exata é tiramisú à gogo, exatamente e se eu não fizer eu acho que meu pai e meu irmão vão vão me matar. Exato, exatamente.
Te deserda hã. <laughs> Quem é que fica responsável por organizar a ceia aí na sua família agora? <laughs>
Então, acho que acredito que vai ser a minha mãe, eh, eu também, assim, mais ou menos, que a gente fez ano passado e tal a gente faz uma coisa, meio que simples, é interessante isso na verdade, porque minha mãe tem a cultura dela, né, então assim ela pensa, Natal pensa nossa vou fazer arroz com uma coisa é, sim.
Sim. Com passas. <laughs> Socorro as famosas passas. <laughs>
Exato que ninguém gosta, tipo assim, não é que nem gosta, ninguém gosta dentro do arroz que não faz nenhum sentido, né?
É, né, é in incrível tem gente que ama e tem gente que odeia é uma coisa <laughs> não tem meio termo, né, com arroz com passas.
Não, realmente é é uma é que nem é bolacha ou biscoito no Brasil, né, é a briga do século.
Uhum, exatamente. Mas então assim vai ser tipo uma ceia de Natal bem multiétnica, né?
<laughs> Sim, normalmente é assim mesmo, e daí minha mãe quer fazer alguma coisa, assim, ela fala: "Não, Ano Novo, eh e Natal é sei lá uma carne no forno esse e o arroz e não sei o que", pra mim e para o meu pai é lasanha, é uma comida, assim, aconchegante de fi sabe? De te
<laughs> É né? Com aquele gostinho de casa, né, acho que lasanha dá muito aquela sensação de comidinha de família, né, de reunião de família.
Isso. Exato e é isso que eu penso.
É verdade. Não eu concordo com você, viu. Concordo, mas faz essa faz lasanha, faz você. <laughs>
<laughs> Vou vou vou não, não, vou fazer, ano passado eu fiz também, eu vou fazer esse ano também.
Aham, me conta uma coisa pra você, né, quando você está ali preparando alguma coisa tem, eh, alguma parte, né, do preparo que é sagrada que ninguém tem que meter a mão porque tem gente que é assim né, que é um pouquinho, que é ciumento com a comida né enquanto cozinha.
Pra mim basta que você saia da cozinha. <laughs>
<laughs> Não respire, pra mim basta que você não respire. <laughs>
Não esteja, não, tô brincando. Eh, não, eu não gosto quando eu tô cozinhando, e daí a pessoa vem e fica botando a mão, mas não é nem tanto por ela botar a mão, mas eu entendo que ela tá reclamando com esse gesto, de que eu tô demorando pra cozinhar entendeu? E isso me dá um
Sim.
Não.
Ai dá um nervoso, né?
Exato. Ainda mais assim para a ceia de Natal.
É, porque é um ritual. Sim, sim. É um ritual, né, e pra quem gosta é um prazer, é uma coisa que tem que ser feita ali, que você curte cada passagem, né, então se cada vem dá opinião, né. Fica ainda colocando a mão ali então <laughs> É daquelas que diz né vem cá e faz você então. <laughs>
Uhum. É é, nesse ponto sim. <laughs>
<laughs> Tá vendo. <laughs> Teve alguma receita, por exemplo, da sua mãe né ou que vocês já fizeram no Brasil ou faziam no Brasil que vocês tiveram que readaptar aqui na Itália porque não achava tipo ingrediente ou alguma coisa do tipo?
Exatamente. <laughs> Ai sim tem muitas receitas. Ah, por exemplo, meu minha mãe outro dia fez um brigadeiro
Hum.
e enfim ela teve que comprar esse leite condensado na internet porque os que a gente compra por mais que seja da própria Nestlé
Sim.
não é igual, não é igual nem um pouco, é realmente assim não tem nada a ver.
É, parece um pouco mais ralo, né?
Sim, é é um gosto estranho, tem um gosto, assim, meio de de leite em pó estranho e
Ah, é verdade. Aham.
né, eu tenho certeza que o do Brasil também deve ser feito com leite em pó mas é diferente.
É eu não sei se é feito com leite em pó aquele do Brasil, sabe? Mas eu sei que sim eu já já já f cometi o erro de comprar leite condensado na Itália pra tentar reproduzir alguma receita, assim, do Brasil tipo o bolo de cenoura, uma calda de chocolate e é é super esquisito o gosto é adaptado, né, ao gosto europeu eu acho. <chuckles>
Não sei. Uhum. Não. Sim, não é é não, é que assim também nem se usa assim tanto, né, no Brasil é tipo é a base do doce dos doces são, creme de leite e leite condensado, né, e aqui não se usa tanto.
Exato. Não, não. É questão de cultura, né, acho que aqui eles acham tudo muito doce e qualquer coisa que você faz, assim, desse tipo, né, não. Tamanho muito doce, enjoado, né.
Sim. Exato. Sim, sim.
Aham. Me conta uma coisa assim, e quando você morava no Brasil, eh, quem é que era responsável pela pela ceia de família?
Daí era outra
A vovó da Paraíba?
<chuckles> Daí era outra história, não, daí quando era a ceia, assim, de família, daí era a minha tia, a irmã da minha mãe, a do meio
Sim. Ok.
e daí era, tipo assim, ela tem ela tinha uma casa com pra com piscina, e daí ia todo mundo pra lá. Daí, ela fazia a maioria das receitas, mas cada um trazia levava uma receita, alguma coisa assim.
Ah, não preparava todo mundo junto, né. Fazia reunião de família, cada um levava um prato pra não sobrecarregar ninguém, né?
Exato, tipo assim, tinha coisas que preparava junto, mas assim a maioria É é aquela coisa, né, sempre vai dar churrasco no Brasil, assim, eh, <chuckles> você junta gente é é igual, é equivalente a matemática, churrasco, então, <laughs> né, por isso
<laughs> É verdade, é verdade. No Brasil, e e não tem essa coisa, né, no Brasil de, assim, ah, de preparar junto. E o preparar junto nosso, da diferença da Itália, é esse, né, é o churrasco. Se a gente quer cozinhar junto, a gente faz churrasco.
Sim. Exato. Churrasco, normalmente o que acontece, né? Normalmente os homens ficam ali, fazendo churrasco, por mais que enfim, na minha família tem mulher também que faz. E as mulheres normalmente vão fazer, assim, deu ali, hum, umas onze e pouco, vão preparar o arroz, os acompanhamentos para o Exato. O pão, sei lá. Isso, pra poder acompanhar e fazer aquela coisa, né, aquela aquele, eh, almoço que depois do almoço, vai virar lanche também, porque vão voltar pra churrasqueira fazer mais. <chuckles>
Então, é verdade. A vinagrete, <laughs> o pão de alho. A melhor parte. É verdade. Aham. Exatamente. Me conta assim, mas, eh, por exemplo, o caderninho da sua vovó que ficou
Sim.
você pretende um dia, quando você quiser ou que estiver ter tiver filhos ou você vai querer repassar pra eles? Ou você vai pensar em fazer o seu caderninho?
Olha, eu não sou vo vou ser sincera, eu não sou uma fã de cozinhar, só que quando se trata de tradição de família, eh, é muito importante pra mim. Então, eu acredito que muito provavelmente assim, eu vou mandar para o vou mostrar para os meus filhos e tudo mais.
Ah, que legal, muito obrigada viu? Foi um prazer ter esse bate-papo contigo.
O prazer é todo meu, obrigada.
Até mais.